Hıı, ne kadar güzel. Hem online ders alan tarafta olmuşsun hem online ders veren tarafta olmuşsun. Çok, çok ilginç gerçekten. Ben burada, tabii, şeyi merak ediyorum. Eee, online ders alırken <swallows> ben de çün eee, ben düşündüğüm zaman online ders alınmasını, bazı insanlarda böyle bir motivasyon düşüklüğü olabiliyor disiplin anlamında problem yaşanabiliyor. Bu yanlış anlama online ders aldığın zamandan çok merak ediyorum bunu. Böyle şeyler yaşadın mı? Hı hı.
Evet. Aynen öyle oldum. Aynen öyle. Tab Evet. Evet. Evet. Aaa, bu konuda tespitin Tabii, çok doğru. Yani bu bence, eee, diyorum ya, öğretmen olarak da öğrencilerde gözlemlediğim bu ve kendim de öğrenci olarak sana net diyebilirim. Evde olmak ya da yani online almak bire bir, eee, temasta olmamak her zaman biraz motive düşürüyor. Hele ki motiven düşmeye meyilli bir öğrenciyse yani çünkü o odanda bulunan herhangi bir bilgisayarın aparatından tut, oradaki kaleme, eee, ya da içtiğin kahveye kadar hepsi seni, eee, kafanı dağıtabiliyor ve zaten, hani, bire bir takip çok zor yani ne kadar öğretmen seni takip edip aktif derse katmaya çalışsa da, eee, katmadığı zamanlarda da direkt aslında dikkatin dağılabiliyor. Yani bu tip eğitimleri alırken, eee, öğrencinin bunu gerçekten istemesi ve aslında, ııı, öğrencinin de bir nevi yatkınlığına bağlı olarak verilmesi lazım diye düşünüyorum.
Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Hıı. Anladım. Hıı. Çok ilginç noktalara değindin. Dediğin gibi hem hem öğrenci için motivasyon olması hem de öğretmenin motivasyona öğrenciyi katması bu derse çok önemli diye bahsediyorsun. Çok çok değerli şeyler paylaşıyorsun. Evet. Hı hı.
Evet. Kesinlikle, kesinlikle, aynen öyle. Yani eğer, eee, şimdi online dersler, evet, çok yaygın diyoruz ama yani, ııı, karşı öğretmen olarak söyleyeyim ilk olarak sana, öğretmen ka geliyor dersini anlatıyor zaten hani, hı, diyelim 45 dakika 60 dakikalık bir sunum dersiyse yapması gerekiyorsa, zaten her şey sunum olduğu için sonuçta, eee, bilgisayar ortamında sen onu sunacaksın, zaten kâğıtlar hazır, PDF'ler hazır, öğretmen bunları bu şekilde koyuyor. Iıı, ve sana yansıtıyor, karşı taraf da bundan aslında ne kadar alabilirse alıyor. Yani öğretmenin işi belki biraz daha kolay diyebilirim. Çünkü sınıfta olsa, eee, öğretmen daha aktif. Yani diyecek ki, "dur, dinle, beni dinledin mi, eee, beni şey yaptın mı?" ya da öğrencinin herhangi bir beden dilinde bir gariplik gördüğü zaman onu uyarabilir, "ya hani kalk oğlum kızım gibisin" ama şimdi sen online derste buna müdahil olamıyorsun nitekim. Karşı taraf olarak da sana konuşayım, öğrenci olarak da yani, eee, eğer öğretmenin ses tonu düşükse, öğretmen seni etkileyici bir tonda anlatamıyorsa, sunumları PDF'leri sadece siyah beyaz ve etkili değilse, yani orada ne oluyor? Otomatikman senin de öğrenci olarak modun düşüyor.
Lütfen. Hı hı. Evet. Hah. Değil mi? Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Hıı. Hı hı. Ha. Evet. Evet, lütfen. Hı hı. Ha.

Anladım. Aslında dediğin gibi, yani, yüz yüze görüşme yüz yüze derslerde insan etkileşmesi olayı çok değiştiriyor. Öğretmen kendini daha aktif bir şekilde konumlandırabiliyor ve öğrencinin ilgisini, odağını tekrardan derse geri çekebiliyor. Ama online derslerde bu öğrencinin neyle ilgilendiğini ya da insani etkileşim olmadığı için biraz daha zorluklar yaşanabiliyor. Doğru anlıyorum, değil mi? Evet.
Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. O yüzden Çok doğru anladım ve o yüzden, hani, kendini bilen yaş grubuna online ders vermek tabii ki çok büyük avantaj. Hem zamandan kay eee, şey hem maddi, ııı, kayıptan kârın var. Yani her türlü avantajın var aslında ama belki de, işte, biraz yaş grubunun özellikle seçilmesi lazım.
Hı hı. Hımm. A, değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. Bu maddi konuyu biraz daha açabilir misin? Tam anlayamadım.
Yani, eee, mesela şöyle: Şimdi bir çocuğun okula gi Diye çocuk oraya giyinecek, gelecek, bir yol parası harcayacak, bir şey verecek, öğretmen okula gelecek, ııı, okulun binasının ışığı yanacak, okulun materyalleri hazırlanacak. Bunların hepsi Sıraları. Düşündüğün zaman aslında toplumsal bir yük. Eee, ama bunun yanında öğretmen de evinde. Zaten evinde kullandığı bir tek i internet. Zaten internet olmayan ev yok. Sadece ekipman. Yani çok basit ekipmanlarla da çok güzel dersler anlatabiliyorsun. Yani çocuğa baktığın zamanda da çocuk bil da evinden telefonundan bile aslında bu dersi izleyebilir ya da dinleyebilir.
Ah! Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, tabii. Doğru. Hı hı. Evet. Hıı.